Ähm, ich weiß nicht, ob dir die ob dir das Modell was sagt?
Ja, natürlich. Alles gut.
Mhm, okay. Ja und, ähm, ich werde auch tatsächlich, weil das die Variante ist mit dem extra Stromstecker, sprich, sie hat nicht nur 'n 8- Pin, sondern 'n 8- und 'n 6- Pin äh, habe ich auch genügend Watt, um das Ding zu der XT-Variante zu flashen. Ähm, die XT-Variante nutzt dann hat zwar die, äh, 4 Compute-Units, die da fehlen, nicht, aber dafür kann sie 100 Watt mehr mehr nutzen, und das, äh, gibt dann 'n Leistungsboost von so unge ungefähr kann man sagen 15 % noch mal oben drauf. Und dann habe ich 'ne relativ Rate für die 100 Tacken da bekommen. Und das macht mich natürlich, äh, sehr glücklich im Gegensatz zu, dass ich Wut oder Frust dadurch kriege.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, sehr schön. Und, äh U und w welches Dis Ja, und die die schließt du dann an dein deine Claw an, oder machst du das, dass du die, äh, quasi ähm, selbst den Handheld baust?
Mhm. Ich mache das dann so, ich kriege ein, ähm, Gehäuse von HP, nennt sich den HP-Omen Accelerator. Da kann ich die im Prinzip einbauen, und dann kann ich die, äh, per Thunderbolt-Kabel dann im Prinzip, äh, ja, mit dem Claw verbinden, Treiber installieren und dann ist es Plug and Play.
Ja. Aha. Genau, also ja, ja genau. Also, ähnlich wie, ähm
Mhm.
ähm, ja, also, im Prinzip Thunderbolt.
Ähnlich wie wenn du 'ne normale Grafikkarte dir irgendwo reinstecken würdest, bloß dass du das halt jetzt mit dem extra Gehäuse machen musst. So gesehen.
Hm. Genau. Sehr cool. Ja, es ist ist halt im Prinzip ist das 'ne schöne Lösung, um das, äh <chuckles> um das, äh um die Claw so richtig schön zu pushen. Ähm
Ja, und vor allem ist das auch 'ne super Lösung, um meine Frust, die ich tatsächlich in dem Spiel Clair Obscur mit der Claw habe, dass ich da, ähm, wenn ich auf dieser Welten-Map bin, also auf der Welt-Map, wo du in verschiedene Welten reingehen kannst da habe ich tatsächlich die Frust, dass ich auf dieser Map zwischen 20 und 30 FPS rum dümpele. Zwar bin ich in anderen so zwischen 30 und 50, je nachdem, welche Map es ist, ne? Aber für 20 bis 30 FPS, die kratzen dann schon so 'n bisschen an meinem Ego und vor allem, wenn ich dann auf dieser Map dann auch noch gegen irgendwelche Mobs kämpfen muss, und ich dann im 25 FPS habe, dann drehe ich manchmal durch, und diese Frust und diese Wut, die ich da habe, äh, die verschwindet dann natürlich ins Nevada, kann man sagen.
Ja, ja. Mhm. Ja. <giggles> Das kann ich verstehen. Ja, so technische
Also, Geld kann einen Wut und Frust auch wegkaufen, wenn man's so sieht.
Diese sind das sind wirklich tolle, äh, Möglichkeiten, äh, sage ich mal, ähm äh, um Frust, äh, abzubauen, um wirklich mal, ähm, äh, sich zu entspannen, wenn man so technische Hobbys hat. Ich liebe das ja. Für mich ist das genau das Ding, wie man wieder zur zur Ruhe kommen kann und sich, ähm, ja, den Alltag genießen kann. Das finde ich schon nice. Ist 'n schönes Hobby. Ähm, hast du schon mal, äh, erlebt, dass Wut dir geholfen hat, 'n Problem zu lösen? Auch ganz interessant.
Warte, was? Was hast du grade gesagt?
Hast du schon mal, ähm, erlebt, dass Wut dir geholfen hat, äh, ein Problem zu lösen?

Okay, ich habe grad was komplett anderes verstanden. Es ist gut, dass ich das nicht, äh, richtig verstanden habe.
<snorts> Okay, Entschuldigung. <chuckles> Ich ich versuche, deutlicher zu sprechen, ja.
Ich habe gerade verstanden, ob Putin ob Putin dir schon mal, äh, dabei geholfen hat, ein Problem zu lösen.
Ah, <chuckles> okay.
Und ich dachte mir in dem Moment so: „Okay, äh, nein, irgendwie nicht. Äh, hast du das grad richtig verstanden?“ Ähm, ne, aber ich ich ich glaube, hat hat Wut mir dabei schon mal geholfen, 'n Problem zu lösen? Ich glaube an sich nicht. Nein, tatsächlich nicht.
<chuckles> Hm, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube schon. Vor allem, wenn's darum geht, ehrgeizig zu werden und sagen: „Jetzt erst recht.“
Mhm.
„Lasse mir gar nix, äh, hier vorgeben“ oder so.
Okay.
Also, da bin ich schon relativ, äh es weckt den Ehrgeiz so und dann wird man auch wütend und 'n bisschen aggressiv und steckt diese ganze Energie da rein, um
Mhm. Mhm.
sein Ziel, sage ich mal, zu erreichen.
Ja. Ja gut, das das stimmt tatsächlich. Das k das das könnte man auch machen. Also ja, stimmt. Wenn wenn du's so siehst, du könntest ja auch Wut tatsächlich in positive Energie im Fitnessstudio umwandeln, ne? Das das wär ja auch
Ja, oder i beim Kampfsport zum Beispiel. Ich habe ja jahrelang Kampfsport gemacht. Ich habe ja schwarzen Gürtel in Karate, Judo, ich habe sehr lange Kickboxen gemacht und solche Sachen und, äh, ich meine, klar, Karate ist jetzt nicht unbedingt Paradebeispiel für gutes Kämpfen, aber es ist trotzdem irgendwo 'n Kampfsport gewesen. Ich habe ihn halt gemacht als Kind, hm, bis Teenager und, äh, da habe ich dann halt alle Gürtel einmal durch, also, bis auf also, bis zum ersten Dan, danach nicht weiter, keinen Bock mehr gehabt und da ist es dann echt so, dass ich mir sagen muss, ähm: Ja, also, da hat Wut echt gut geholfen.
Oder beim Kampfsport. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja gut, das das das kann man dann natürlich irgendwo verstehen, ne? Also, ich ich würde es dann tatsächlich auch verstehen, dass Wut dir dann dabei hilft, ne? Ähm, ja, was was könnte man noch dazu sagen? Also, Wut an sich ist natürlich erst mal nichts Schönes, ne? Sie wird ja auch meist durch irgendwelche Sachen, ähm, produziert, kann man so gesehen sagen, oder ausgelöst, ähm, die halt nicht so schön sind. Sprich, wenn du zum Beispiel 'n Spiel spielst, grad das Spiel verlierst oder irgendjemand im Spiel einfach besser bist als du oder du im Spiel gehindert wirst, weil irgend 'n Bug oder so was ist, ne? Das das das kann ja so was Simples in 'nem Spiel sein. Es kann was sein, dass irgendjemand, äh, im Real Life zu dir 'n kompletter, ja, Ar war, ne, und ja, es es es kann halt alles Mögliche als Auslöser sein und, ähm
Ja. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja, genau, genau. Richtig.
das ist das Schlimme mit Wut, würde ich sagen.
Ja, Wut führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichem Leid.
Und f und Leid führt zu Frust und wozu führt Frust?
Äh, Frust führt zu schlechtem Stuhlgang.